Mmm, dari dari pokoknya riweh lah, eee, apa nggak mau sakit nggak mau a ini kok begini gitu, sakit kali ya <laughs> kok sakit sih gitu kan, gitu ini kok apa sih gitu sakit banget gitu. Jadi ya repot pokoknya adik aku tuh ng nge ngusapin gitu kan. Terus tidur lagi dia, bangunin lagi tapi bisa tuh adik aku loh, eee, dari ngusapin terus tidur ngusa bangun lagi. I a itu nggak ini gitu, apa ga ga pusing gitu ya. Heeh, akhirnya waktu itu, eee, pulanglah ke rumah nih, pulang ke rumah tuh kan berarti, eee, anak aku lahir ram eee, Ramadhan, 10 Ramadhan kan.
Heeh. Iya iya iya, heeh. <chuckles> I oh ya? Mhm.
Ah, nah kan nyusui nih, Kak, nyusuin awal nih, aduh aduh aduh aduh ya Allah, <sneezes> maaf banget ya Allah menyusui itu kayak mau perang dunia gitu. <laughs>
Mhm, tahap menyusui ya. Kenapa, Kak? <laughs> Sakitkah? Repotkah? Atau apa? Sakit.
Sakit Kak, sakit gitu kan, disempiap gitu kan, sakit gitu kan sampai lecet lah gitu kan. Sampai lecet jadi si lidah anak kecil tuh kayak ada duri durinya, Kak, gitu kan, heeh, jadi tuh emang buat lecet, akhirnya kata mamah, yaudah beli ini aja, apa dulu tuh gliserin kalau nggak salah ya. Apa gitu pokoknya heeh a ada obatnya aja kayak gula gitu jadi kerasa bayinya juga manis, Kak, rasanya tuh, <snorts> cuma melembutkan. Aduh terus pas itu tuh waktu yaudah, udah normal udah s aku sampai ini loh toro turun peranakan kalo gak salah da ya itu.
Oke. Oke. <laughs> Iya ada obatnya, heeh. Mhm. Gara-gara?
Jadi ceritanya waktu malam mau Lebaran besok. Besoknya mau Lebaran, nah kan aku tuh takut orangnya kan ada jahit tuh, Kak, eee, itunya ya heeh, jahit lah. Ada berapa jahitan, 3 padahal cuma 3 sih sebetulnya. Cuman ya itu kan tomboy tus nggak mau sakit gitu kan jadi, kayaknya nuh kena aku kayak kayak orang tidak menerima sebagai, fitrahnya wanita gitu. <laughs> Jadi akhirnya waktu itu kata mama, "yaudah kamu kalau nggak ini, minum ini aja, minum apa eee, susu murni" gitu kan. Ah, aku tuh habis nyusui tuh minum susu murni kan masih digendong tuh anak aku tuh kan. Terus, eee, sakit perut kan, mana pak eee, pake itu lagi kan stagen yang panjang itu yang dililit-lilit gitu, Kak.
Mhm. Oh oke, iya iya. Mhm. Mhm. <laughs> Mhm.